Расскажи, как ты справляешься со стрессом в жизни?
На самом деле, я думаю, что у человека есть, а, разные пути, как он может справляться со стрессом в жизни, но лично я справляюсь обычно, а, когда играю в волейбол или в целом занимаюсь каким-то спортом, но в целом, да, это волейбол.
Вот как. То есть, э, волейбол и спорт- это способ избежать стресса или способ побороть стресс?
Ну, скорее, побороть. Наверное, избежать его полностью не получится, но в какой-то момент хотя бы отключиться или просто пересмотреть ситуацию, да. Для меня это именно спорт.
То есть, э, ага, ты чувствуешь, что вот сейчас вот сорвёшься, начнёшь кричать, топать ногами, и тогда ты немедленно бежишь в спортзал
Но если есть <chuckles>
переодеваешься в спортивную форму и становишься к сетке?
Если, а, есть, конечно, в тот момент время, то да, я могу, н не только, как бы, пойти и сразу играть в волейбол, но в целом, з там, например, пойти на пробежку и так далее. Но если это какая-то уже накопленная ситуация, то есть, а, долго что-то или нельзя её решить в этот момент, то, например, там вечером или когда есть возможность, я иду на тренировку по волейболу и, скажем так, отключаюсь, пересматриваю ситуацию.
Ага. То есть ты з з з занимаешься профессионально волейболом, то есть давно занимаешься волейболом?
Нет, э, давно, но не профессиональным, скажем так. Я бы не, м, не не могу сказать, что я играю профессионально.
Хорошо играешь?
Ам, нормально.
Твои подачи принимают или не могут?
Да, конечно, ну, принимают, смотря смотря с к против кого я играю, если играю.
То есть ты играешь с такими же в достаточно высокого уровня любителями, спортсменами.
Э, да, да, но бывают разные команды. То есть иногда, м, я вижу, что я играю очень хорошо, иногда, если опять-таки это какая-то стрессовая ситуация была перед этим, то я могу что-то и перепутать, как и любой человек. Поэтому по-разному бывает.
У тебя нет нет постоянной команды.
А, есть команда, с которой я играла раньше. Вот, мы часто встречаемся, чтобы играть вместе и сейчас, м, поэтому могу сказать, что постоянно команда есть. Очень! Да, это очень мои близкие подруги, поэтому могу сказать, что в этом плане мне очень повезло.
Так. Тебе нравятся девочки, которые с тобой игра Так, может быть, дело не столько в спорте, сколько в общении с этими подругами?
Э, это как часть.
Они помогают тебе снять стресс.
Э, но не всегда, потому что во время тренировок мы не то чтобы общаемся на какие-то темы параллельной жизни. То есть если это тренировка, то ты конкретно настроен на результат, и ты приходишь туда, чтобы либо вспомнить какой-то элемент, либо чтобы его улучшить, поэтому это, безусловно, помогает мне. А, я имею в виду, подруги, они помогают мне, шт но какой-то стресс, может быть, там забыть или решить и так далее, но это не 100 % из-за этого происходит. Тем более, что если
А вы готовитесь к каким-то соревнованиям? М, ты участвуешь в вы готовитесь к каким-то соревнованиям? Ты участвуешь в соревнованиях.
А? А, не м, а. Да, у нас есть чемпионаты, поэтому мы участвуем, готовимся к ним.
А, то есть ты, э, снимаешь стресс и в то время, когда готовишься к соревнованиям вместе со своей командой, со своими подругами?
Ну, если, э, были какие-то стрессовые ситуации перед этим, то да. То есть не всегда, например, я хожу на тренировку только для того, чтобы снять стресс. Это для того, чтобы, м, просто научиться чему-то новому или вспомнить то, что ты забыл, или улучшить какой-то элемент. Но помимо волейбола также можно просто пойти на пробежку или еще ку или еще заняться каким-то спортом.
Подожди подожди с пробежкой, давай вернемся к волейболу. А, твоё с ну с предположим, у тебя какая-то стрессовая ситуация, ну, скажем, на работе что-то случилось, начальник там нагрубил, да, не по делу, и ты вечером идешь на тренировку к своим подругам вместе играть в волейбол, и вы играете. Скажи, пожалуйста, это состояние стресса, оно помогает тебе играть лучше или, наоборот, ухудшает твою игру?
Так. Да. Мгм. Вообще, на самом деле, я часто замечала, что помогает, потому что, наверно, потому что ты зол, у тебя есть очень много энергии, которую нужно выпустить выпустить, как говорят у нас, пар, поэтому, да, я замечала, что помогает. Бывает такое, что, м, когда ты на очень сильном стрессе, ты делаешь какие-то очень глупые ошибки, потому что, э, тебе не хватает концентрации, и ты просто, ну вот, просто как будто выбит из колеи. Поэтому
Ага. Но интересно всё равно. Интересно, что, может быть, ты не ловила себя на том, что иной раз, э, специально себя каким-то образом взвинчиваешь, чтобы играть лучше?
Ну, на самом деле, да. Нет, такого точно не было. Люблю приходить на тренировки в хорошем настроении и уходить ещё в лучшем. <chuckles>
Это хорошо, это замечательно. Ну да, некоторые спортсмены насколько я знаю, а, м, специально взвинчивают себя, доводят до состояния такой тихой ярости для того, чтобы показать лучший результат. Ну очевидно, ты относишься к их числу.
Нет, нет. Такого, такого чтобы специально нет, но, м, как бы, если такие ситуации есть, то это жизнь, и нужно как-то преодолевать эти трудности. Вот, поэтому, м, по крайней мере, такого, что из-за стресса я не хожу на тренировки, такого не было. Вот. Считаю это хорошим
Мгм. А что для тебя важнее твоя работа или твой спорт?
М, но это очень разные категории для меня. Как бы я н работа- это то, что ты, м, должен делать. Спорт- это то, что ты можешь делать, потому что, то, что нравится, да это твое сно хобби, потому что м может быть не спорт, а может быть там люди любят рисовать или любят еще что-то делать. То есть для меня- это просто необходимая часть моей жизни. Я очень люблю, а, проводить время, именно занимаясь спортом, поэтому
То что нравится. То что получается. И это важно, что спорт и работа совершенно отдельные, и никак не пересекаются.
Нет нет, они никак не пересекаются, и
Причем спорт помогает тебе выйти из состояния стресса, стресса заработанного в кавычках "на работе". А работа никак не помогает тебе, ну скажем, избавиться от, ну предположим, м, от расстройства из-за проигрыша.
Да, да. Э, нет, нет. Тут соглашусь, что это разные такие 2 показателя, которые, к счастью, не пересекаются, и как уже было сказано, то есть, если у тебя там что-то на работе не так, спорт может спасти эту ситуацию, и
То есть получается, что спорт для тебя все-таки важнее работы?
Нет, почему важнее? Он просто может помочь выйти из какой-то стрессовой ситуации. Ну, скажем так, если бы у меня не было в жизни спорта, может быть было что-то другое.
Что, например?
М. Наверное, я бы пошла рисовать. Я думаю, что я бы пошла рисовать.
М, интересно, ты хорошо рисуешь?
А, не то, чтобы хорошо, но я очень люблю это дело. Я думаю, что, м, твое свободное время должно быть посвящено тому, что ты любишь. То есть, может быть, сейчас это не так, как мне бы хотелось.
Совершенно согласен. Ну, я уже могу сказать, что ты очень разносторонняя личность.
Ну да, потому что рисование- это более такое сп м, как бы, э, спокойная, более такая сп спокойная активность. А если мы говорим о спорте, то все-таки там нужно двигаться, и Разные такие 2.
М. Это в любом случае физическая нагрузка, и, ну в какой-то мере тоже, м, интеллектуальный спорт волейбол ведь это не перетягивание каната, это что-то более сложное, оно требует какой-то тактики, стратегии, командной работы.
Да. Ну, нужно уметь, м, да, нужно уметь, ам, читать противника, смотреть в какую сторону больше двигается, как он двигается, и там левша он или правша, и так далее. Поэтому
И сила мало что решает решает все-таки, м, а, наблюдательность и, как это сказать, спортивный обман, да.
Но именно поэтому часто тренер перед тем, как его команда играет с противником, он либо, а, там, м, ходит вживую, если есть такая возможность, смотреть игру противника или просто по телевизору. А, чтобы смотреть, какая тактика применяется у команды соперников, там кто лучше играет, кто хуже, у кого какие минусы, у кого какие плюсы. Вот.
Ну да, тактика, тактика, м, схватки, тактика, м, боя. Бой, наверное, неправильное слово.
Да. Ну, тактика соревнований, может быть, лучше сказать.
А что ты рисуешь? Ты рисуешь, эм, свои заня спортом мяч, э, подруг по команде?
<grunts> А, нет, на самом деле <chuckles> нет, такое не рисую. Рисую, рисовала, вернее, даже, скажем так, в прошедшем времени, а, пейзажи.
М, пейзажи это успокаивает, и но, м, твоя склонность к рисованию никогда не помогала тебе выйти из стресса?
Вот. Да. Но может быть, а, помогала в том плане, что я могла просто побыть наедине с собой и подумать о чем-то, просто успокоиться даже, э, м, после какой-то стрессовой ситуации. Поэтому помогала в этом плане. Конечно, решения нет, потому что Ну хотя, если ты сидишь и долго думаешь там в то время, когда рисуешь, то, возможно, какое-то решение и придет. То есть для меня это больше было такое успокоение. Вот.
А, но все-таки основной, ам, это тоже способ, а, выйти из стресса, но все-таки основной способ- это физическая нагрузка, азарт боя, подруги, а, то что тебе на самом деле интересно. Много лет, я так понимаю, ты занимаешься волейболом, наверное много лет.
Да. Да, много лет. До этого я, когда была, ам, ну это были совсем да давние годы, там садики, школы, я играла еще в баскетбол, в детский сад, да. <chuckles> И поэтому, а, в большей степени это всегда, вот если так оглянуться назад, это был спорт.
Детский сад. М, ну это замечательно, ты т даешь себе физическую нагрузку, ты устаешь, а, это естественно эмоциональный спорт, тем более что играют девушки, они всегда играют более эмоционально, чем мужчины. Плюс подруги, с которой ты знаешь давно и с которыми вместе играешь, разрабатываешь тактику и стратегию, м.
сто процентов. Ну и плюс это даже какие-то там после игры просто, а, поговорить о чем-то или когда, например, изначально твои члены команды становятся впоследствии твоими подругами, там твоими друзьями. То это в целом какие-то другие интересы открываются. И даже, м, просто какая-то беседа после игры или наоборот перед тренировкой с человеком, с которым ты проводишь много времени, а, может помочь тебе решить какую-то стрессовую ситуацию или просто даже поговорить, выговориться и спросить совет.
Мгм. Ну что ж, ты выработала замечательную, да, я бы да не сказал схему, нан это скорее даже образ жизни, который помогает тебе беречь нервы и заниматься любимым делом. Я имею ввиду не работу, судя по всему, она тебе не очень нравится, а спорт и рисование. Но скажи пожалуйста, э, м, м, надеюсь что я ошибаюсь, но тем не менее, может быть были такие стрессовые ситуации, такие сильные удары, м, по психике, что тебе не помогали эти твои отработанные методики. Тогда ты обращался, может быть к специалистам, к психологам?
Нет, таких ситуаций не было, поэтому могу сказать, что в принципе до сегодняшнего дня, да, как-то всегда удавалось выйти из стрессовых ситуаций собственными силами. И если не находила, может быть, а, именно решения, играя в волейбол, именно я имею в виду, чтобы расслабиться и не думать о стрессе. То были просто какие-то какие-то другие методы и способы, которые так или иначе помогали и, а, не ну как бы, предотвращали, м.
Твоя команда- твой психолог, правильно?
Да, могу сказать, да. Как бы, команда, люди, коллектив.
Коллективный, очень эффективный.
Это всё равно то, что тебе помогает, то, что тебя подбадривает, и когда кажется, что уже вот нет выхода, выход всё равно находится.
Мгм. М, достаточно выйти на площадку, да, увидеть подруг, мяч, противника, и тут как бы всё, всё очевидно знакомо привычно, и всё это у тебя получается. Про противник- вот он, его надо победить, это твои друзья и подруги- твоя команда, с которой вместе ты и победишь. Так?
Ну, или просто очень. Или очень сильно тренироваться. Да, или просто тренироваться именно, иногда бывает такой очень хороший метод, лично для меня, когда ты тренируешься прям, а, выше своих сил, и ты просто устаешь, у тебя уже просто нет сил думать еще там о чем-то, а потом так или иначе решение всё равно находится. Да, на изматывании. Поэтому, э, думаю, что это тоже очень хороший метод, чтобы не думать о стрессе или просто, а, чтобы он был, но не так иногда, как нам кажется, что это всё, конец света. А, просто это какой-то период, который нужно переждать, и всё обязательно будет хорошо.
Мгм. На изматывание, да. Понятно, у тебя есть, э, место, где ты побеждаешь, ну в прямом или переносном смысле.
Ум бывает всякое, <chuckles> может быть и проигрыш, но
Ну, проигрыш, но всё равно это проигрыш, как бы, а, в бою, да, в честном бою.
М, главное, чтоб игра была красивой и честной, то там уже, как, э, всё равно всегда есть победитель и проигравший.
Да, именно ка именно это, я и имею ввиду. Ну что ж это, ф замечательная великолепная система борьбы со стрессом и за психоло за психологическую устойчивость сбалансирована, ты молодец. Мне кажется тебе и не потребуется никогда психолог.
Ну так далеко, а, забегать нельзя. Надеюсь, конечно, что в принципе в моей жизни, в жизни всех людей будет очень мало стресса. Такого, чтоб, наверно, его не было, вообще не может быть.
Будем надеяться, что его и не будет.
А, но в принципе хочется верить в лучшее и, а, в то, что каждый человек сможет и может уже найти то, что его, а, избавит в большей степени от стресса
<grunts> Каждый каждый не может, но тебе удалось.
Но просто, наверно, у каждого свое решение. Может быть, не для каждого спорта.
Спорт это спорт это хорошее решение, и плюс ты дополняешь спорт ещё и творчеством.
Н-да, но не для каждого спорт может быть приемлем. Может быть тот человек, который увидит наоборот в волейболе, а, стресс, потому что нужно чему-то учиться, вот команда новая, с противники там плохие и так далее. А, может наоборот у человека спорт даёт ему очень сильный стресс, то есть тут для каждого свое.
Ну для кого-то волейбол, а, для кого-то может быть шахматы, если его физическая форма не позволяет ему бить по мячу.
Э это точно, ну, это да.
Что ж, ф я вижу у тебя в всё в порядке если можно и так сказать. Отработала свою собственную систему и довольно комфортно себя в ней чувствуешь и наверно не только спорт и азарт, на и хорошая физическая форма, но и ещё подруги по команде это тоже очень важно.
Да. <chuckles> 100 %.
К ним ты идешь за помощью. Спасибо это был интересный и замечательный рассказ.
Спасибо большое за хорошие вопросы! Всего доброго!
Надеюсь мы еще услышимся.